Hello magandang hapon. Ah, gabi na pala oo magandang gabi. <laughs> Na
Hello. Ayan. <chuckles> Oo magandang gabi. Ayan, kamusta? Ayan, okey naman ako, ikaw?
Kamusta? Eto oo, okey naman, ito napaisip-isip lang kasi siyempre nagmumuni-muni ako ngayon, tinitingnan ko yung aking, ah, ah, kapaligiran na alam mo yun? Eh, ikaw ba may tanong ako sa'yo ano ba ang ah, mga simpleng paraan na ginagawa mo para, ah, makatulong sa kapaligiran?
Wow. Ah, ano 'yan? Well, ako ang ginagawa ko, siyemp syempre para makatulong sa kapaligiran, hindi ako nagkakalat ng basura, yan. Kasi di ba yung basura kasi nakakasira siya ng kapaligiran, lalo na't kung hindi tama ang pagtatapon ng basura, yan. Oo, di ba? Ikaw ba ano ba yung mga simpleng paraan na ginagawa mo?
Mm. Oh, totoo, tama. Mm, mm, mm. Ta tama, totoo, totoo, totoo, totoo, totoo. Oo. A Ah, ganun lang din halos, kasi parehas ng sa'yo siyempre ka ah, ang pagtulong sa kapaligiran, may mga simpleng bagay lang, eh, yun nga siyempre pagkaka yung 'pag hindi pagkakalat sa kahit na ano, saang lugar, o kaya yung pag, ah, pagse-separate ng mga bagay mula sa nabubulok, di nabubulok, saka mga ways, alam mo yun, yung mga bagay na kasi 'pag yun yun pa lang sa simpleng yun lang, eh, pupwede ka na makatulong sa, ah, sa kapaligiran, eh, di ba, parang ganon siyege siyempre siyempre yu yung ano, ah, i-a-aware mo din yung tao sa paligid mo na, ah, huwag magkalat, or 'yon yung mga bagay na alam mo yun, ma-i-she-share mo sa kanila, tapos maibabahagi mo kung bakit anong, ah, ah, kadahilanan kung bakit kailangan hindi tayo mag ano eh, dun palang makakatulong ka na, eh, eh sa kapaligiran, eh, di ba?
Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Oo. Oo.